Ờ, bạn ơi, gần đây á mình gần cuối năm công việc đó nó cũng nhiều hơn á bạn, mình làm, ờ, hành chính văn phòng nè, đó nên bây giờ cái gì cũng mà con ra thì thì mình còn phải làm để hỗ trợ ban khác nè bạn, những sự kiện mà, à, chẳng hạn như là tuần sau là có cái sự kiện Giáng sinh nè. Đó thì mình làm cho trường tư, nên là bạn biết lì trường tư người ta hay chú trọng mấy cái, ơ, lễ hội này kia đó bạn, cho học sinh trải nghiệm này kia nè. Đó, cái là mình làm ở bên cái bộ phận là truyền thông, nhưng mà mình cũng phải hỗ trợ ví dụ như trang trí cái, ơ, chỗ mình làm nè, đó rồi, kiểu, mình cũng phải hỗ trợ là mình viết bài quảng bá này kia. <tsk> Đó, nói chung là nhiều hoạt động lắm bạn ơi, cái mình cảm thấy là nhiều khi mình phải tăng ca nha, tới tận đâu đó là 8-9 giờ tối mình mới được đi về đó bạn. Thì cái tần suất tăng ca nó cũng, gọi là, tăng đột biến hơn là những cái tháng trước. Đó, nên là mình cảm thấy rất là đuối đó bạn. Một cái ngày làm việc của mình nó rất là dài luôn, kéo dài từ đâu đó 7:00 sáng nha, cho đến là 8-9 giờ tối thì bạn biết nó cũng rất là lâu mà. Đó, nên là mình cảm thấy là mình thiếu năng lượng nè, mình kiệt sức nè, nên là khi mà về tới nhà rồi á, mình cũng hông có biết là nên làm những cái hoạt động mà để, ơ, giảm căng thẳng nè, để mà thư giãn sau một cái ngày dài như vậy như thế nào luôn á bạn. Tại vì mình cũng không còn đủ năng lượng để mà làm quá nhiều công việc, ừm, cùng lúc nữa đó bạn.
Ừ, đấy. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm, ừm, mình hiểu. Vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Thật ra nghe cái câu chuyện của bạn thì mình rất là đồng cảm luôn. Trước tiên á là, ờ, bạn là một cái người rất là tích cực và cảm giác giống như là bạn rất là chăm chỉ để mà bạn làm việc vậy đó bạn. Ờ, chỉ có một cái vấn đề ở đây là bạn, ờ, đôi khi á thời gian làm việc quá dài á nó sẽ làm cho bạn bị mệt thôi, bạn chưa biết cách thư giãn, đúng hông? Thì mình sẽ có một số cái cách để giúp cho bạn thư giãn ha. Nhưng mà, ờ, à, trước khi mà mình đưa ra cho bạn một số cách á thì bạn cho mình hỏi thêm đó nha, là cái thời điểm mà bạn, gọi là, tăng ca và bạn làm việc liên tục như vậy, bạn làm việc dài vậy, gọi là, nhiều như vậy á thì là tầm khoảng bao lâu rồi? Kiểu giống như là 2-3 ngày thôi hay là đã 1-2 tuần trước cho đến bây giờ rồi bạn? Ừm.
Ờ, vậy hả? Ừm, đúng rồi. Ừm, sao bạn? Ờ.